Ja, das ist tatsächlich 'ne sehr gute Idee, muss ich sagen ähm weil, 'ne, wie ich ja grad gesagt hatte, mein meine meine Arbeit ist ja auch zeitlich dann manchmal 'n bisschen flexibel wegen Überstunden oder so ähm ja, ich glaub, das ist dann 'ne gute Idee. Das würd ich mal so mitnehmen, ehrlich gesagt ähm, muss mal gucken, wie das funktioniert ähm, nur, ne, es gibt dann wieder dieses ei eine Problem immer noch: Ähm, ich muss ja vielleicht dann noch so 'n ja irgendwas finden, was mich runterbringt, vielleicht abgesehen vom Kochen, weil zum Glück, ne, meine Frau kocht auch. <laughs> Ja, also sie ist auch mal i früher zu Hause als ich und dann kocht sie gerne auch mal was. Ähm, dann entfällt das natürlich, ähm, jetzt müsst ich natürlich etwas brainstormen, äh, und gucken, ob ich irgendwelche, ja, Dinge, Beschäftigungen finde, die mich da noch mal runterbringen, ähm, ja.
Mhm. Mags magst du Sport oder ist das gar nicht deins? Weil da gibt es ja wirklich einige v unterschiedliche Sachen, die man auch ähm, ziemlich easy machen kann. Also irgendwie, weiß nicht, 'n kleines Yoga Video bei YouTube oder so Krafttraining, wo man wirklich einfach nur so 2 Hanteln zu Hause für braucht. Dann macht man das 15 Minuten, ohne dass man da jetzt 'n Riesenaufwand betreiben muss oder, weiß weiß ich, was für 'ne Ausrüstung braucht.
Mhm. Ja, ähm, das ist tatsächlich das ha so was hab ich schon manchmal gemacht, wenn du jetzt über Training an sich sprichst. Ähm, also wenn ich wenn ich gut drauf bin, ne, und wenn ich da nicht irgendwie übermüdet bin, ähm, dann habe ich tatsächlich 'n kleines Programm zu Hause mit 'ner Kettlebell und dann mache ich da auch mal was. Ähm
Mhm.
Boah, da muss ich nur manchmal feststellen, wenn ich ehrlich bin, wenn ich das dann gemacht hatte. Also, es war zwar sehr, sehr satisfying, das geschafft zu haben, aber dann war ich tatsächlich noch müder und als ich dann am Tisch saß beim Zeichen, war so: „Okay, ich muss jetzt echt pushen“, so. <laughs> Das war dann eher die Augen fallen zu. <laughs>
Ja, okay, ja. Äh, ist das vielleicht nicht optimal. Aber wie ist das mit so Spazieren Spaziergängen? Also, klar, es ist jetzt Winter. Ich weiß nicht, wie du mit der Kälte klarkommst. Im Sommer ist es vielleicht 'n bisschen angenehmer, aber
Ja. Ja. Ja, ist auch nicht verkehrt, ne? Also, ich n sag mal so, 'n Spaziergang in 'ner Kälte, ähm, weckt auch einmal ganz gut auf und und klärt vielleicht auch mal den Sinn. Also, dagegen hab ich jetzt gar nichts, das ist okay. Und ich habe auch 'ne schöne Gegend, in der ich wohne, da ginge das tatsächlich. Habe ich aber, so banal es ist, echt noch nicht dran gedacht. Deswegen, danke für die Tipp. <laughs>
Ja. Ja, also ich glaube, das ist ganz gut, weil das nicht anstrengend ist. Und die Kälte, ähm, führt ja auch dazu, dass mehr Dopamin ausgeschüttet wird, was ein wieder so 'n bisschen wach macht und motiviert. Also, ich glaube, so 'n kalter Spaziergang oder vielleicht sogar 'ne kurze kalte Dusche können da auch echt helfen.